ほう、なるほど。うん。
ね。そう、で、あの、その僕はあの、大講堂っていうか、まあ、あの、その授業を承ってたので。そこのあの、ね、あの、結構大学の、その講堂とかの鍵持ってるんすよ。でうん、そこの、そのスクリーンとかを使って
はい。 うん。 あ、はい、わかります。はい。 うん。 あ、家じゃなくてってことですか？学校のこう講義室のってことですよね。はい、うん。
そう、こう講義室行ってそう。うで、ヘッドホンで、ま、ね、あの、そのプロジェクターに
できますね。 はい。 うん、ですね。
つないで、も、大画面で見て、お音は僕の、あのヘッドホンみたいな。
耳だけ、はい。うん。
うん。
なるほど。
これ、あの、誰かにバレたら、やばいなと思いながらも、ま、見てたりしてて、うん。
そうですよね。 うん。どうでした？
もう、大学をね、私物化してましたね。うん。
<laughs> そうですよね。あの、僕今聞いてて思ったのが、ま、その、ま、鍵持ってて入れるじゃないですか。で、ま、内側から鍵かけることも、可能なんで、見つからないとは思うんですけど
うん。うん。 はいはい。 うーん、うん。
つい、見つかったら怒られますよね、多分、プライベートって。うん。うそう。
<laughs> そうそうそう。あの、授業の用意してましたと言って、適当なことを言おうと思ってたんで、うん、いや
うん。ま、確認とか、い言えますけど。うるさい。そうですよね。そっかそっか。あ、じゃあ、家で見たんじゃなくて、その講義室の、あのスクリーンで見たんですね？
いえ、<laughs> そうそうそう。 うん。そう。 うん。 いや、もう家でもん、い基本は家で見てるんすけど、まあ、あの、そういう、あの、悪いこともしてました。うん。そうそうそう「ここで一人で見たら、どうだろう」とか思ってね。うん。うん。
ああ、はい。 時もあったと。うんうん、なるほど。はい。で、やっぱりその <laughs> やっぱりその、週末今、うん、多分土曜日、日曜日だ思うんですけど。その時に、その映画に、没頭できると思うんですけど。
うん。 うん。